Ya, ternyata, ya, udah nilainya pas semester 2, tuh, ya, jeblok, deh.
Oh, akhirnya ngaruh ke nilai, oke.
Jadi, ya, drop lam Heeh. Sampai akhirnya aku menyadari, "Loh, aku, kan, udah dapet S1, nih, kok apalagi yang aku kejar, nih, ya?" <chuckles> Bikin capek diri sendiri, wa waktu aku juga bar baru punya baby, eee, sebetulnya keluargaku lebih butuh aku, kok, jadi mikir, lama-lama egois juga, ya. <chuckles>
Mmm. Nah, itu istri Kakak gimana, Kak? Awalnya, tuh?
Kenapa maksain Istri eee, istriku waktu awal, sih, ya, mendukung, ya. Ya, oke, kayak mau kamu mau itu, ya, jalanin. Ya, tapi lama-lama, ya, akhirnya, tuh, kan, mulai nggak ketet mulai nggak kepegang, kan. <chuckles>
<chuckles>
Oh, "Ya, salah sendiri," katanya. Oke oke juga, sih.
Iya iya.
Sa sampai akhirnya, eee, ada satu titik juga, Kak, yang bikin aku sadar. Titik, loh
Apa, tuh, Kak?
realita, kenyataan itu berbeda jauh banget ya ti di deng dengan di lapangan dengan yang di kampus yang di diajarkan di kelas, tuh, Kak. <chuckles>
Di Hukum ini maksudnya?
Iya, aku ngelihat realitanya, praktiknya, setelah melihat berita-berita, ah, jadi, kan, mulai menganalisa kasus, kan, Kak. Heeh. Mulai menganalisa kasus, studi kasus, "Loh, kok, keputusannya begini?" Akhirnya mulai, tuh, "Loh, kok nggak sesuai?" Akhirnya lama-lama, loh
Iya iya. Terus akhirnya Kakak menyadari itu, gitu? Oh, gitu, ya.
kok entar aku yang, "Wah, berabe, dong, nih. Entar ujung percuma belajar teori, praktik eh, belajar teori tapi pas praktiknya, kok, nggak dilakukan." Gitu. <chuckles>
Iya iya, itu berat juga, ya, Kak, ya.
Jadi udah mulai ragu, nih, untuk aku, "Loh, buat apa dapetin S1 Hukum kalau gitu nantinya." <chuckles>